Mm.
Mhm. Okey, sige. Sige.
Kaya mas siya, ikaw ba?
Ano wala, ayon nga. So, sa halip din yon, yun nga yung pahoksin ano yung susu ano yung pagkakasunod-sunod nung ano, pero pagdating sa ingredients 'yan may labanos. Ah, minsan sigarilyas, kung walang kung hindi kung hindi
Lalagay niyo rin. Ah he ang daming gulay. <chuckles>
sigarilyas kung walang sitaw.
Ah, okey.
At fresh sitaw o sigarilyas. Ha?
Parang ang daming gulay ng sinigang niyo.
Oh, maraming gulay ano, labanos, sitaw or ayon, labanos, sitaw, kangkong. Actually
Naglalagay ba kayo ng gabi?
Oh, minsan gabi, pero ayaw ng kapatid ko kasi na malap lumalapot kasi ayaw niya. So nung ako, ako mas gusto ko 'yong gabi, kaya 'pag bumibili ako Sinigang Mix, sinigang sa gabi, may gabi. Pero ayaw since ayaw nga nung kapatid ko, eh, di 'wag na. Siya naman nagluluto, eh. <laughs> <sniffs> Uhm, pero 'yon, oo. Patatas, 'no? Sige. Parang naano ako. <laughs> <sniffs> Subukan nami <laughs> Paro sige na ng
Oo. Ah, okey. <chuckles> 'Yon nga. Subukan mo. Oo, pero masarap naman siya. Di ko lang alam kung magugustuhan niyo. <laughs>
Baka, si <laughs> Oh, ito pa, isa-suggest ko sa kapatid ko at, ah, titignan natin ang reaksyon ga
<chuckles> Kasi di ba y parang gabi lang siya pero yung gabi kasi lumalapot ta's parang maligasgas, gano'n. Eh, kapag patatas, hindi.
Sabagay, may point ka diyan. May point ka diyan na para siyang gabi. Sige, so ngayong sinab ayan, nabanggit mo 'yan, yung parang pareho sila, medyo hindi na ako medyo less na 'yong pagkaano ko, <chuckles> hima mangha ganyan, sige. Oy, ayon, ang ganda ng usapan natin at, ah, sana hindi ka naman masyadong nagutom. <chuckles>
<chuckles> Oo. Oo, 'yon. Kaya nga, ikaw rin. Sige, maraming salamat.
Ayon, sige. Sa uulitin, thank you sa'yo, ba-bye.